<laughs> Ojalá, que se llegue a dar la oportunidad. Oye, y por ejemplo, en lo emocional, porque, al final de cuentas ya dijiste antes, que Estados Unidos sí te daría miedo hasta cierto punto, pues, porque, ahorita por cómo están las cosas, de que no preguntan, nomás agarran, y ya los quieren sacar del país. Que realmente que normalmente, ¿qué miedos, o, dudas te surgen, y cómo las afrontas más que nada? Y hay algo, ¿a lo que realmente nunca renunciarías, aunque fuera, por un trabajo por fuera?
Claro. Sí. A mis tortillas. No, a ver, <laughs> estás de acuerdo, que yo soy mexicana, sin tortilla no vivo. No, mira, eh, yo, mi tirada en el trabajo, bueno, la verdad, es que esa empresa era a nivel mundial, entonces, te podían mandar a Sudamérica, o, te podían mandar a a an en Estados Unidos, casi no tenían presencia afortunadamente, en el área que yo estaba. Entonces, lo que las opciones siempre habían sido Europa, o, Sudamérica. Y la verdad, yo a cualquiera me hubiera ido feliz de la vida, eh, por medio de la empresa, te digo, que a mí me mandaron a Sudamérica, y vaya, nunca, nunca, nunca, había estado como reina, en un en otro pa en un país que fuera diferente al mío. O sea mm, los meses que me mandaron, obviamente, como te digo, todo pagado, todo, alimentos, hospedaje, en la mejor zona. Estuve en Buenos Aires, entonces estaba, en la mejor zona de Buenos Aires, eh, me iba a cenar casi todos los días, a los mejores restaurantes, regresé con 10 kilos arriba, pero feliz, porque yo porque el el monto, que yo tenía de gastos, me permitía ah, porque, para esto la comida, la comí en la empresa. Entonces, ya mi cena Sí.
Ah, sí. <laughs> Total totalmente de acuerdo, la verdad. Ajá. Ah, órale. <laughs> Órales. Órales, <laughs> a su mae Ah, era un sí, sí, sí, sí, era como, que un gastito menos todavía ajá.
Sí, entonces, mi cena, que la pagaba la empresa, yo tenía un monto de